Yani, eee, bir seyahatteyken aslında seyahate göre değişiyor ama genel olarak seyahatteysem, bir gezideysem o gün direkt yas yatağa yattığım gibi uyuyorum. Çünkü yorgun oluyorum. Gezme yoruyor çünkü insanı.
Ye he he. He he. He he. Çünkü insanlar seyahatte böyle, eee, gittiği yer sınırlı bir sayı, ııı, günde gittiği için, emm, mümkün olduğunca çok yararlanmak istiyor. İşte gündüzünden gecesine kadar yararlanmak istiyor. Dolayısıyla, eee, uykuyu, burada bir şeyi kısması gerekiyor. Eee, "Neyi kısmam gerekiyor?" eee, dediğinde bu sefer, eee, uykuyu e, kısmaya, eee, çalışıyor. Eee, yani, çünkü akşamını da yaşamak istiyor. E, "Sabahtan ge gezilecek çok yer var." diyor. "Sabah da erken kalkmam lazım." diyor. Yani günlük hayatta yapmayacağın şeyi yapıyor insan seyahatte. Sende bu nasıl işliyor onu merak ettim.
Eee, tabii canım, tabii canım. Ya, ben minimum ne kadar uyursam o kadar. Evet. Ya, evet ç uyku çok önemli değil ya bence. <giggles> Evet. Evet, evet maalesef. Ya, ben de dediğim gibi bende de aslında öyle işliyor diyebilirim. Çünkü yani hani uyku tabii ki çok önemli ama benim için süper ötesi önemli değil. Ya, uyanmakta da zorlanmam açıkçası. Ya, 05.00'te yattıysam 06.00'da işim varsa ben o 06.00'ya alarmımı kurarım. 1 saat sonra da olsa uyanırım. Hani hayatımda hiçbir şey değişmez. Öyle zorluk çekmem uyanmakta. Öyle uyku benim için süper ötesi önemli bir yerde değil. E, öyle olduğu için de tatillerde, o dediğin seyahatlerde falan ben de uykuyu boş ver verebiliyorum yani veriyorum genelde.
Hı hı. Hı hı. Hıh. Hı hı. Hı hı. Anla Öğrenciler genelde uykuyu çok seviyor. Hani sende anladığım kadarıyla böyle bir, eee, şey, eee, çok fazla değil, eee, ya da önemli değil daha doğrusu. Doğru?
D yok. Yani ben uykuyu Ya, şöyle, uykuyu çok sevmem ama yatmayı çok severim.
He he. Yatmayı. <chuckles>
Heh, yani o yatar pozisyonda olmayı, yani yatakta uzanmayı çok severim ama uyumak dediğim gibi böyle çok çok önemli değil benim için.
Anladım, anladım. Evet. Eee, "Öncelik yatmak." diyorsun. Eee, "uyku sonradan kendisi gelir ona göre, eee, b günümü ayarlarım." diyorsun. Evet, bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet
Evet. Aynen öyle. Ya, uyku çok önemli değil. Rica ederim ne demek.

Peki, eee, u uykuyu uykuya dalmak için özel bir rutinin, eee, işte, kitap okurum veya, işte, va bir yarım saat, eee, televizyon veya sosyal medyadan uzaklaşırım. O şekilde bir tarz şeyin var mı ya da neler yapıyorsun?
Ya, şöyle, bu tamamen, eee, genelde şöyle oluyor: Hani, bir dişimi fırçalarım, bir, işte, yatağa yerleşirim. O gün, böyle, bir her yatağa yattığımda mesela içimden şey derim, "Bu yatak ne güzel bir icat yani dünyanın en iyi icadı." derim. Her yattığımda istisnasız derim bunu, yani. Çünkü o kadar genelde çok yorgun yatarım. Gün içinde hiç yatağa yatmam, ful otururum, ful ayaktayım, ful yürüyorum. Artık yatağa yatınca, böyle, bir rahatlama geliyor bana ama uyku konusunda ı böyle, genelde şey yapıyorum, ya ya, kitap okuma alışkanlığım yok maalesef, keşke olsa. Aaa, ama genelde, işte, dediğim gibi, YouTube'dan böyle enteresan enteresan videolar izliyorum. Mesela bir tane 2 tane, eee, şey vardı, işte, Afrikalı, ııı, çamurdan ev falan yapıyorlar. Bir ara ful geceleri bunları izleyerek uyuyakalıyordum. Düzenli, rutin olarak. Sonra, işte, bilimsel videolar izliyorum biraz ilgimi çeken şeyler olduğunda, onları izlerken uyuyakalıyorum. Ya, genelde uyuma kısmı bende biraz uyuyakalma üzerine oluyor. Evet.
<chuckles> He he. Hı hı. Hı hı. He he. He he. <chuckles> Doğru. <chuckles> Hı hı. Uyuyuyakalma. Bir şey seyrederken, eee, ay genelde uyuyakalıyorum diyorsun. <chuckles> Emm, nım p peki hafta sonları bu rutin değişiyor mu o ya y veya tatilde?
Evet, maalesef. Yani, değişiyor Evet, evet, kesinlikle değişiyor. Tatil, eee, konusunda tamamen değişiyor zaten çünkü tatile döndüğümde aile evine dönüyorum. Aile evi bambaşka bir yer. U orada uyuduğun saate de kalktığın saate de dikkat etmen lazım. kahvaltısı düzenli alarmlı gibi aile evlerinde ya, hani, ııı, sabah sabah 9'da herkes kalkacak. Hah.
He he. Değil mi? Değil mi? <chuckles> Eee, değil mi? T ya, o zaten gelmişsin seyehatten seni o sofrada görmek istiyorlar. Dolayısıyla s senin de o tarzda mı?
Aynen, o yüzden orada bambaşka. Ya, evet, orada bambaşka, işte, dediğim gibi, bazen, eee, Türkiye'de olduğumda televizyon izleyebiliyorum anlamsız öyle arkada belgesel falan açıp uyuyakalabiliyorum. Ama, eee, ş yani kendi evimdeyken Türkiye'de değilken, ııı, dediğim gibi, genelde videolar izlerim. Bazen, eee, çok ilginçtir ki gece mesela konser oluyor bulunduğum yere yakın yerlerde. Eee, onları dinleyerek uyuyakalıyorum. Öyle güzel oluyor da keyifli oluyor. Bazen stresten hani, bazen anlamsız streslere girebiliyorum. Bazen stresten hiç uyuyamadığım ve artık, hani, o kadar uyumadığım ki bir şekilde uyuyakaldığım ama uyuyakaldığımı da hatırlamadığım zamanlar oluyor.
He he. He he. Hı. He he. Hı hı. Ciddi? <chuckles> He he. Hatırlamıyorsun. Anlıyorum. Y aaa
Öyle. Değişkenlik gösteriyor yani.